Eee, bukan di pulaunya, sama di apa di Sulawesi-nya itu Pulau Sulawesi tapi hanya enggak bisa ada jal akses jalan gitu. Jadi harus lewat laut gitu, jadi muterin laut dulu, keluar terus balik lagi gitu nah mhm, dan aku apa namanya, eee, pernah diajak ke sana ke rumahnya tuh, "Ayuk, ikut yuk ke kampung lihat-lihat," gitu, dam dan memang ya di sana iya kalau iya memang terpencil ya, jadi nggak bisa terisolasilah, jadi nggak bisa apa, berinteraksi dengan bebas dengan orang-orang yang di kota gitu, karena mereka harus pake perahu dulu buat ke kota gitu, padahal ada jalannya gitu. Eee, kalau nembus hutan bisa tapi kan mereka males juga ya, katanya lebih, "Ah, lebih cepat naik perahu gitu. Mhm.
Mmm. Oh. Hmm. Mmm. Oh. Oh, mmm, panjang. Mhm mhm. Berarti memang kalau di Sulawesi itu, memang banyak pakai transportasi kayak perahu gitu ya, atau gimana sih, Kak, kalau misalnya boleh cerita?
Kayaknya khusus yang pinggir-pinggiran itu kan akses jalan tuh ep eee, apa namanya, transportasi yang antar provinsi kan ada ya jalanan gedenya itu ya, eee, ter tapi, untuk yang di pinggir-pinggirnya itu, yang deket-deket laut pinggir laut itu enggak ada jalan masuk lagi dari jalan provinsi itu belum dibikinin ke dalam sana gitu, Kak.
Mmm.
Jadi memang mereka akhirnya lewatnya laut. Mmm, gimana?
Mmm mmm. Tapi aku tuh pernah lihat sih, Kak eee, kalau misalnya di Sulawesi itu kadang-kadang kan suka ada yang jualan pake perahu gitu gak sih, Kak? Kayak jualan, eee, buah-buahan, sayur-sayuran itu pake perahu kayak gitu bukan sih? Kalau misalnya di sana itu? Oh oh beda ya.
Oh bukan itu di Kalimantan, Kak, yang kayak gitu tuh biasanya. Heeh. Karena kan itu sungai kalau ini laut. Eee, jadi nggak ada yang jualan di laut, heeh, kalau yang kayak gitu biasanya modelnya sungai gitu. Heeh, nah mhm, gimana?
Heeh. Oh, iya bener bener. <chuckles> Oke oke. Nah, setele setel mmm, gimana, Kak?
Nggak nafas di temp tempat apa namanya tuh, tempat temanku itulah, wah aku melihat memang ya walaupun dengan keterbatasannya mereka menyambutnya juga, eee, tamu ini l luar biasa juga gitu. Karena aku berdua ya, tekanan sama temen kantor tuh berdua ke sana, eee, dan memang ramah. Uh, apa-apa semua keluar, Kak, gitu, jadi <chuckles> mulai dari gorengannya, apa aja semua, "Udah santai, ayo duduk sini," langsung ditawarin nginep gitu, padahal baru istilahnya baru, "Assalamualaikum, ya nanti nginep ya nggak usah ini," gitu langsung, eee, cepet gitu.
Gak apa-apa dilanjutin dulu aja. Mmm. Mmm. <chuckles>